Да, ну вот, э, в принципе, в, м, в самолете ручная кладь- это достаточно большой такой чемоданчик, да, который можно вот на полку, да, запихать, и туда много чего входит вот. Так что после этих поездок я, кстати, всегда вот думала, что вообще желательно обходиться даже ручной кладью, если есть возможность сдавать. Да, да, потому что, ну, всё-таки чемоданы могут там достаточно легко потеряться или там задержка какая-то, и набирать кучу вещей, ну, в общем-то, не так уж необходимо, если это не какая-то длительная поездка.
Мгм, мгм. А так надёжнее, это. И получается, вы поехали в отель, и вы ждали, с надеждой ждали ваш чемодан, да?
Слушай, ну, мы вообще не знали, займет это день-два или, может быть, вообще его потеряют, но мы решили, что ждать особо не будем. Э, мы сразу пошли по магазинам, купили себе немножко вещей. М, слава богу, лето, как бы, там не надо было никаких теплых, м, к вещей.
Мгм, мгм. Мгм. М, мгм. Мгм. Мгм, ну, хорошо, что были магазины рядом, приличные, мгм.
Да. Ну, вот это, к да, это, конечно, повезло, что, э, магазины были рядом, это без проблем. Но, в общем-то, даже приятно было сразу. Мы начали с такого, да, шопинга. <chuckles> Ну вот, э, ну. Там по мелочи пришлось покупать всякие там дезодоранты, зубные щётки, потому что этого можно было сразу, как бы ждать не хотелось.
Шопинг <laughs> шоппинг. Мгм, мгм, косметика. Ну, то есть вы не отчаялись, да? Путешествие ну, то есть, э, отдых продолжается.
Да. Отдых продолжается, на самом деле. Но если там, хотя б там, если деньги есть, скажем так, то это небольшая проблема. И я, в принципе, так прикинула, ну, даже если чемодан, даже если его там куда-нибудь в море уронили, я не знаю, если он <chuckles> если его не найдут, э, в принципе, ничего страшного. Там, кроме каких-то таких вещей, без которых я могу жить, там ничего не было.
Мгм. М, мгм. Мгм, мгм.
Вот. Но так было бы, конечно, обидно, если бы там какие-нибудь украшения или там какое-нибудь вечернее платье, вот, э.
М-да, да, действительно, то есть украшений не было, да, таких ценных вещей не было.
Там, а мне не считая. Мне вообще ценных я вот даже иногда думаю, знаешь, там вот дома народ переживает, что если там кто-нибудь ворвется, что-нибудь унесёт, я думаю: "Господи, да унесли бы уже скорее, у меня тут столько хлама". <laughs>
Мгм. Тр <laughs> Ой, нез о, не надо каркать, да, не надо каркать.
Да. Ну, вот особенно чердак, у нас есть чердак, и там был случай, что кто-то вломился и вынес у кого-то что-то. Я думаю: "Ну, почему не у нас?" <laughs> М, во Я бы я бы только порадовалась. Вот, ну.
Мгм. Мгм, полно веще Не та страна. И как т вот как, э, э, то есть вы, м, продолжались отдыхать дальше и уже, наверно не думали про багаж?